Ketika dihadapan nih ya mungkin dengan, eee, beberapa pilihan ya Bang, ada momen di mana mungkin Abang, eee, akan meminta pendapat orang lain atau malah ngikutin suara hati nih. Nah biasanya gimana tuh cara Abang untuk ngimbangin keduanya? Eee, apakah mungkin ada yang lebih dominan? Eee, bisa diceritain nggak Bang?
Hmm. Hmm. Hmm, oke, eee, aku sering banget sih, eee, nemuin, eee, kasus seperti ini ya ketika, eee, ada masukan dari tim aku ataupun teman-teman sekantor, karena kan kebetulan aku bida eee, bekerja di bidang kreatif kan. Yang, eee, ketika mereka mempunyai s apa ya, sebuah gagasan ataupun opini, eee, biasanya aku tampung dulu, aku tampung dulu, kemudian aku bandingkan dengan, eee, cara yang aku pakai, atau dengan gagasan yang aku pakai, kemudian nanti biasanya aku kayak, eee, kalau misalkan memang, cara mereka bisa membantu, eee, aku mungkin aku akan makai ca pake cara mereka ataupun masukan dari mereka. Tapi, kalau memang secara timbang-timbang dan aku, eee, apa ya, menilai gitu kan, kalau misalkan bagusan, apa ya, metode atau saran yang aku gagaskan ya, paling aku menggunakan, gagasan aku sendiri. Paling gitu sih.
Iya. Mhm, oke. Iya. Oke, boleh diceritain mungkin Bang lebih detail, pernah kejadian seperti itu dan apa tuh biasanya kejadiannya?
Mhm. Mhm, jadi dulu tuh pernah ada, eee, sebuah project ya dari, eee, perusahaan swasta di Indonesia gitu kan. Eee, pada saat itu kami sedang, eee, brainstorming ya jadi sebelum project mulai itu pasti akan ada brainstorming dulu untuk strategi pembuatan konten. Nah, eee, kami itu biasanya membuat konten pembelajaran online atau e-learning itu yang biasa dipakai untuk, eee, pelatihan karyawan, eee, internal ya, sebuah perusahaan. Nah, pada saat itu, eee, kami menen menerima sebuah materi tentang pengolahan limbah, cerutu. Eee, apa ya, limbah tinja dulu tuh ya, dan, e pada saat itu kami sempat ada, eee, perdebatan tentang, e strategi penyampaian konten itu baiknya gimana sih, gitu kan. Nah dari situ ada beberapa opsi yang memang, eee, awalnya kami tadinya mau pake, eee, animasi 2 dimensi gitu kan. Tapi mengingat karena pasar dunia, eee, cukup apa ya, detail dan melihat anak, apa ya, eee, setting tempatnya memang, eee, mungkin cukup apa ya, bisa dibilang cukup kompleks juga, maka, eee, ada usulan juga nih dari dari teman sekantor bahwa
Iya. Oke. Ah, oke. Woh.
lebih baik menggunakan, eee, 3D animasi, katanya gitu kan.
Oh 3D 3D, tadinya 2D ya?
Nah, mhm, tadinya tuh di heeh, di du 2 dimensi, terus ada usulan 3 dimensi karena, eee, menurutnya, bahwa konten ini tuh lebih baik dan akan lebih mudah tersampaikan apabila disam eee, apabila dibuat dengan, eee, 3 dimensi gitu kan. Tapi, aku menilainya ke sumber daya manusia di kantorku kan, karena memang kami biasanya menggunakan animasi 2 dimensi pada saat itu. Namun, eee, si temanku ini dia tetap lebih baik menggunakan 3 dimensi karena, eee, jabatannya di kantorku itu adalah sebagai seorang Storyboard, Storyboardist ya jadi, mmm, eee, dia memang pembuat, apa ya, pembuat jalan cerita lah kurang lebih lah ya.
Oke oke. Oh, oke. Oh, oke.
Tetap katanya, harus menggunakan 3 dimensi kalau nggak nggak akan tersampaikan katanya gitu kan. Ya udah hingga akhirnya, eee, owner-ku pun memutuskan untuk meng-hire ataupun merekrut seorang 3D artist ya, eee, yang bisa menggunakan 3 dimensi, dan sistemnya itu kayak by project aja gitu. Dan di situ, hingga akhirnya kami pun memutuskan untuk menggunakan 3 dimensi itu. Gitu.
Oke. Eee, dan apa, aku mungkin penasaran sih bedanya kalau di, eee, presentasikan dengan 2D atau 2 dimensi dan 3 dimensi itu emang bedanya sejauh itu ya Bang?
Mhm. Mhm. Bedanya mungkin lebih ke detail dari si alat-alatnya sih. Karena ini berkaitan dengan alat kan, sedangkan kalau misalkan digambar menggunakan 2 dimensi itu khawatirnya, detail dari si alat itu tidak akan tersampaikan dengan baik gitu, makanya harus dengan bentuk 3D 3D katanya gitu.
Oh. Nah, eee, setelah itu memang terbukti, Bang, memang lebih baik kalau diimplementasikan dengan 3D ya?
Mmm. Iya, setelah diimple diimplementasikan memang hasilnya jadi bagus dan juga memang respon dari klien pun mendukung banget ya, karena kan awalnya tadinya mau 2 dimensi, dan sebenarnya si klien itu kayak, "Eee, saya kira akan menggunakan dua di dua dimensi karena kan kantor kamu biasa menggunakan 2 dimensi," katanya gitu kan. "Tapi, ini kami apresiasi banget karena ada ada perubahan di project ini dan berani menggunakan 3 dimensi," gitu. Jadi mereka puas banget dengan, eee, klien, apa, dengan perusahaan kami yang memang menggunakan 3 dimensi gitu waktu itu.
Wah. Oke, ternyata, mmm, suara dari orang lain pun pengaruhnya lumayan besar juga ya terhadap proyek Abang ini tadi ya? Wah, oke keren banget sih. Terus, Bang, eee, gimana sih biasanya cara Abang, eee, misalnya Abang minta pendapat teman nih dan banyak banget ya pendapatnya ya dari mereka, biasanya gimana sih cara Abang memilih untuk, "Ah, kayaknya pendapat ini deh yang lumayan masuk akal," atau misalnya, "Kayaknya pendapat dia agak kurang deh." Nah, itu kriterianya biasanya apa, Bang?
Iya. Mhm. mhm mhm. Heeh. Mhm. Mhm mhm. Mhm. Kalau aku lihat kriterianya dari efisiensi waktu dulu ya, karena, eee, ker kerjaan aku tuh kayak ada deadline dan juga timeline pengerjaan. Memang bukan berarti aku nggak bisa memberikan, eee, yang terbaik dari segi, eee, desain ataupun visual ya, tapi aku selalu menimbang dulu waktu yang diberikan oleh klien untuk menyelesaikan project gitu. Aku nggak mungkin menyelesaikan apa ya, kayak ibarat kan membangun sebuah candi dalam waktu 1 minggu gitu kan, kan nggak mungkin kan. Jadi aku biasanya sortir dulu da dari waktunya kira-kira bisa nggak sih dieksekusi dengan waktu segitu, pertama itu dari waktunya. Ke-2, eee, sumber dayanya ada a ada apa enggak nih? Gitu kan. Kalau misalkan, eee, di kantor enggak ada, lebih baik jangan dijadikan prioritas utama, tapi kalau memang itu tidak ada pilihan lain dan memang membutuhkan dengan cara seperti itu baru deh, eee, aku misalkan, eee, untuk meng-hire atau orang luar ya. Jadi menambah orang luar yang sistemnya by project gitu sih. Itu sih yang paling aku jadi pertimbangan sih.
Ah, oke. Oke. Oh, bener. Bener bener. Oh, baik. Oke oke. Oke, berarti memang, eee, tadi ya syarat-syaratnya mungkin menurut eee, tergantung dari deadline dan, eee, SDM berarti ya, Bang? Oke oke. Nah, ketika Abang misalnya ada pendapat teman tapi, eee, pendapatnya itu biasanya nggak didengar karena, eee, apa sih, mungkin nggak relevan ya dengan tujuan Abang tadi, biasanya teman-teman Abang tuh kalau eee, perasaannya gimana gitu? Maksudnya Abang, eee, pernah mikirin perasaan dia nggak sih kayak, "Ah, saran dia kayaknya enggak pernah aku pakai," gitu.
Mmm, sumber daya. Iya, bener. Mhm. Mhm. <chuckles> Heeh heeh. Heeh heeh. Aku juga pernah sih di posisi seperti itu ketika ada, eee, masukan dari temen ataupun rekan sekantoran karena memang kebetulan posisiku di Kantor itu memang cukup strategis ya, yang membuat kayak pengambilan keputusan untuk strategi konten tuh kayak aku tuh kayak ada andil besarlah ya. Memang yang namanya pengambilan keputusan itu kan pasti ada ak akan ada orang yang merasa dirugikan dengan, eee, opininya yang memang tidak didengarkan kan. Tapi kan kalau aku tuh lebih ke menimbang, eee, demi kebutuhan bersama dan juga secara objektif juga kan baiknya. Karena aku khawatirnya tuh kalau misalkan aku memperjuangkan opini orang lain yang memang menurutku tuh kurang pas atau kurang baik tuh, eee, khawatirnya nanti malah akan memperberat pekerjaan, eee, kami sela eee, semua tim gitu kan. Dan itu, eee, pernah kejadian seperti itu. Kayak memaksakan opini seseorang padahal aku udah bilang, "Ini nggak cocok kalau misalkan kayak gitu," gitu kan, atau menggunakan cara seperti itu. Ya akhirnya bener gitu jadi kejadian bahwa, eee, pekerjaan kami yang harusnya selesai dalam waktu 3 bulan malah jadi lebih atau pekerjaan yang tadinya mudah itu malah jadi susah gitu kan. Jadi malah mempersulit hidup gitu.
Iya. Heeh, betul. Ah, bener. Oh. Oh, oke. Ah, malah, eee, saran dari Abang dari awal yang ternyata mungkin berhasil ya di situ ya. Oke oke, kalau seperti itu kondisinya, Bang, mmm, ada ngerasa tim ada ngerasa nggak enak gitu nggak sih sama Abang pada akhirnya?
Iya, heeh, bener. Ada sih pasti jelas, ada ad ada ada rasa nggak enak mungkin ya. Tapi, eee, seiring berjalannya waktu kayak mereka tuh udah nyadar sendiri bahwa, eee, keputusan ataupun penilaian yang aku ambil tuh me memang udah tepat dengan, eee, kebutuhan perusahaan yang memang dinilai dari segi aspek, eee, sumber daya dan juga waktu yang tersedia gitu.
Iya, ya. Wah, ternyata Abang mungkin, eee, berada di posisi yang lumayan besar, eee, ini ya, Bang, andilnya untuk eee, mungkin kepercayaan orang sih lebih tepatnya ya. Orang kayaknya udah lebih percaya kalau Abang yang memutuskan ya? Oke, paham paham.
Heeh, lebih lebih tepatnya. Mhm, ya mungkin karena aku ju udah lama juga sih udah senior di sana paling lama.
Oh, gitu, lumayan didengarkanlah ya, Bang, ya? Atau mungkin Abang memang jadi penentu nih untuk semua keputusan, Bang?
Mhm. Iya, heeh. Penentu nggak, cuma aku kayak jadi, kontributor utamalah dalam dalam, eee, pembuatan proyek lah karna, kayak owner ataupun temen-temen sekantor tuh kayak, minta saran dari aku kira-kira gimana sih tentang project ini jadi kebanyakan tuh kayak mereka tuh min minta saran karena, mungkin menurut mereka tuh aku punya punya sudut pandang yang lebih objektif dalam apa ya, meng-handle sebuah project mungkin ya.
Oh oke. Oke baik, berarti tentunya, Abang, nggak menutup eee, menutup kemungkinan juga dong untuk tetap mendengar pendapat orang lain yang, mungkin, Abang, juga nggak kuasai tuh di hal itu kayak tadi mungkin yang, 2 dimensi 3 dimensi itu ya.
Heeh. Iya bener. Mhm mhm, bener.
Oke oke tapi pernah nggak, Bang, terjadi konflik nih misalnya, mmm, kayak yang tadi, Abang, sebutkan kan, mungkin tetap jalan nih proyeknya tapi, ada nggak sih kira-kira konflik yang malah jadi perdebatan, dan mengundur waktu deadline nih jadinya?
Heeh. Heeh heeh, pernah sih itu ada konflik, eee, secara internal ya tapi, lebih tepatnya bukan internal sih tapi lebih ke, internal dengan, pihak, eee, jasa bantuan itu ya, outsource ya jadi, kami kan meng-hire mhm, aku aku kan meng-hire ya eh, maksudnya perusahaan tuh meng-hire, eee, orang lain untuk, meng-handle, eee, job desk tersebut, nah pada saat itu, eee, ada perdebatan tentang dulu project kami masih apa ya, dulu, lagi ngerjain project IT dulu ya karena kan di kami tuh ada 2 divisi, divisi IT dan juga multimedia, nah di divisi IT IT ini, eee, si outsource ini si tenaga luar ini tuh dia tuh kayak eee, apa ya, menghalang-halangi fitur yang memang, eee, dibutuhkan oleh klien kami gitu kan, tidak terbuka dan juga dari segi komunikasi tuh dia tuh, slow respond gitu jadi apa yang di eee, disepakati di awal bahwa, dia siap fast respond dan siap untuk diajak meeting online meeting ya, dia tuh kayak banyak alasan aja, ada aja alasan entah orang tuanya tabrakan lah atau dia nabrak mobil lah atau apa lah jadi, selalu ada, alasan gitu dari situ
Outsourcing, iya benar. Iya. Oke. Oke. Oh. Iya. Waduh.
eee, pada akhirnya ya mungkin eee, apa ya, jadi, kantor kami kena wanprestasi oleh oleh, klien ya karena memang, tidak konsekuen gitu dengan apa yang sudah di eee, disepakati di awal katanya gitu.
Oh oke. Oh, nah itu gimana itu, Bang? Eee, solusinya pada akhirnya?
Solusinya nggak ada solusi karena, jatuhnya malah jadi cancel project, batal project gitu rugi, heeh, jadi rugi jatuhnya.
Oh dibatalkan. Wah sayang banget ya nah si teman, Abang, yang, tadi terkesan kayak, mengelak itu pada akhirnya gimana?
Iya. Akhirnya dia dipanggil ke kantor aku kan, eee, dan dia kayak bilang minta maaf gitu ya, bilang minta maaf, terus nggak bisa balikin duitnya karena dia udah eee, kantor aku tuh di udah bayar dia Rp80.000.000, eee, tapi duitnya udah habis. Nggak nggak balik lagi gitu.
Iya. <gasps> Waduh, Bang. Ah, udah gitu aja dan kantor nggak masalah?
Udah. Dan owner tuh owner-ku tuh kayak dia tuh nggak nggak apa ya, beb sebenarnya kayak, nyesel apa ya, agak kurang enak juga tapi melihat, eee, ekspresi dan dia kayak yang, eee, apa ya, aku, eee, ora apa, owner-ku tuh dia nggak tegaan mungkin ya, nggak tega hingga akhirnya, "Ya udahlah," eee, "saya nggak akan minta, yang Rp80.000.000 itu, tapi saya minta source code-nya," jadi, kayak codingan yang dia kerjain yang belum selesai tuh, "Udah lempar aja ke kami," kayak gitu.
Iya. Oh oke, ibaratnya ngambil mentahnya lah ya, daripada nggak dapet sama sekali ya.
Iya, ngambil mentahnya. Daripada nggak sama sekali kan.
Heeh, benar benar. Pada akhirnya, eee, makai si outsource itu lagi, Bang?
Heeh. Mhm. Nggak nggak, itu udah udah close, nggak nggak ambil lagi.
Nggak ya. Oke oke. Nah, Bang, dari cerita Abang kan Abang itu udah ibaratnya jam terbangnya tinggilah ya untuk menjadi seseorang yang, suaranya bisa berpengaruh nih ke orang lain. Tapi itu, tentunya nggak bisa, eee, terjadi sehari, 2 hari dong pasti karena memang udah sering menghadapi hal-hal seperti itu jadi bisa tahu, eee, saran dan keputusan yang tepat. Nah itu, cara-caranya gimana sih, Bang, untuk pada akhirnya bisa nih jadi sosok kayak Abang yang bisa ngambil keputusan dengan tepat?
Mhm. Iya, jelas. Heeh. Heeh. Oke, eee, saran dari aku sih mungkin karena aku ini ya orangnya, eee, observatif ya, jadi apa pun yang aku lihat, apa pun aku kerjakan, aku selalu ambil pelajaran dari sana gitu. Jadi dari dari setiap project aku bisa ambil, oh misalkan project ini, eee, estimasinya segini waktunya, terus kemudian kalau misalkan ada, eee, klie klien permintaan ini tuh, aku harus jawabnya ini. Jadi kayak, eee, terbangun dengan sendirinya karena setiap waktu yang aku habiskan dalam mengerjaka dalam mengerjakan project itu, aku terus sambil belajar, jadi nggak nggak cukup, dan merasa puas dengan apa ataupun wawasan yang aku punya. Jadi harus tetap belajar secara dinamis, gitu.
Oke. Oh oke, tentunya kegagalan pun akan jadi pelajaran yang sangat bermakna ya, Bang.
Iya, benar.
Wah, keren banget. Makasih nih, Bang, udah mau, eee, cerita-cerita ya soal, eee, pengaruh suara orang lain nih, semoga nanti ke depannya kita bisa ngobrol lagi nih ya.
<chuckles> Oke. Oke siap. Makasih juga ya waktunya.
Ya sama-sama, Bang, sampai jumpa lagi.
Baik, sampai jumpa.